Bạn ơi, mình đang rất là lo lắng về cái giấc ngủ của mình á bạn, ý là buổi trưa á, mẹo này mình ngủ, kiểu như, mình ngủ nhiều quá á, cái xong rồi ban đêm mình, kiểu, rất là khó ngủ luôn. Mà nha, tại vì dạo gần đây á là mình, kiểu, mình quyết định mình nghỉ việc á, cũng là 1 tháng rồi, xong rồi cái mình sẽ tính á là qua Tết á, thì mình mới đi tìm công việc mới, thành ra là mình có rất là nhiều thời gian rảnh luôn. Thì, ờ, ban đầu á, mình cũng nghĩ là mình sẽ, gọi là, cân đối sắp xếp cái l cái lịch ngủ của mình cho nó phù hợp, nhưng mà rồi á, tại vì là đâu có đi làm đâu, cho nên là mình cũng hông có bị áp lực về cái thời gian, thành ra á là mình ngủ, gọi là, ngủ khá là không có điều độ á, có những lúc nha, buổi trưa á mình ngủ gì đâu mà mình, à, mình ăn xong á là mình đi ngủ là mấy tiếng đồng hồ luôn á bạn.
Ừm. Ừm, mình hiể Ừm. Nghe bạn kể nha, có nghĩa là bạn đang gặp cái vấn đề về cái việc là ngủ trưa quá là nhiều đi, dẫn đến cái việc á là buổi tối mình hông có ngủ được, đúng hông? Tại vì á khi mình ngủ trưa nhiều á bạn, thì buổi tối chắc chắn là mình sẽ bị khó ngủ thôi, nên là bạn đừng có lo lắng về vấn đề này nha, tại vì á nhiều người cũng gặp giống như bạn mà. Thì hổng biết á nha, buổi trưa á, như bạn nói bạn ngủ cũng khá là nhiều, mấy tiếng luôn á, thì thường á nha là bạn ngủ tầm bao nhiêu tiếng ha? Với lại á bạn có cái thời gian ngủ trưa cố định nào trong ngày hông?
Ừm. Nói chung á là mình cũng hổng có cái thời gian ngủ trưa cố định đâu bạn ơi. Ý là nha, vú dụ như là buổi s buổi sáng nha, cái mình, ờ, gọi là, có những hôm mà mình thức khuya á, mình, ờ, coi phim á, thì, ờm, buổi sáng mình sẽ hay thức dậy lúc, ơ, cũng khoảng 10 giờ đi. Đó, xong rồi, cái, mình ăn uống xong rồi, cái, mình lại bấm điện thoại các kiểu, xong rồi, cái, tới ưm, mà mình nếu mà mình buồn ngủ á thì khoảng buổi trưa 1 giờ, cái, ơ, mình đi ngủ. Cái, vì tại vì buổi chiều mình cũng hông có đi làm á, mình rảnh quá đi mà. Xong rồi, cái, nhiều khi nha, mình cứ mình nằm mình ngủ tới 4 giờ chiều luôn á bạn. Như vậy á là tính ra là buổi trưa mà mình ngủ 3-4 tiếng đồng hồ luôn nha. Đó, xong rồi mình cảm thấy là: "Ôi, sao mà mình, kiểu như, ừm, một ngày, kiểu như, một ngày của mình mình thấy chỉ là toàn là ngủ toàn là ngủ ngủ ngủ không ấy?" Rồi có những lúc nha, buổi trưa thì, ờ, đôi khi là mình sẽ xem phim tới, a, 2-3 giờ, đó, 2-3 giờ chiều luôn nha, xong 3 giờ á, cái, mình buồn ngủ quá, cái, mình ngủ, cái, tới đâu, ơ, 7 giờ tối mình mới thức dậy luôn á. Ôi, mình thấy cái lịch ngủ trưa của mình nó cứ, gọi là, rất là thất thường luôn á bạn.
À. Ừm. Ừm. Ra là vậy ha. Nghe bạn kể nha, thì có thể thấy á là hiện tại cái lịch ngủ trưa của bạn á, đang, gọi là, không có được, ờ, điều độ nè và có những ngày bạn ngủ tới tận 2-3 tiếng tới giờ chiều luôn, thì á nha, khi mà như vậy ấy thì chắc chắn sẽ ảnh ngượng hưởng tới lại buổi tối của bạn thôi, khiến mà cho cô cái việc khó ngủ của bạn á diễn ra thường xuyên, đúng hông? Mình rất là đồng cảm với cảm giác của bạn luôn á. Mà bạn ơi, hông biết á nha, ờm, khi mà bạn ngủ trưa nhiều như vậy á, thì buổi tối nha, trước khi ngủ buổi tối á thì ngoặc bạn có hay dùng điện thoại hông, dẫn đến cái việc là mình khó ngủ vào ban đêm nữa đó?
Ừm. Ừm, thật ra là, ừm, có nha, tại vì buổi tối á là do là mình cũng hổng có đi làm, cho nên là buổi tối á là mình cứ, gọi là, thức khuya do sáng đâu có phải dậy sớm đâu. Đó, khi mà mình thức á, thì mình cứ, gọi là, bị ghiền nghiện điện thoại á bạn, mình cứ, gọi là, chơi chơi TikTok, chơi mạng xã hội á, xong rồi cái, mình cũng điện thoại mình tám với bạn bè nữa, đó, mà bạn biết mỗi lần mà tám với bạn bè nha là trời ơi, mình giống như là mình mình quên mất cái thời gian luôn á. Mình có nghĩa là 9 giờ mình ngồi mình tám chuyện điện thoại nha, xong tới 10 giờ, cái, ờ, xong tám xong rồi, cái, mình mới bắt đầu mình lại lấy điện thoại ra, mình bắt đầu mình lướt, lướt, lướt trên TikTok, mà trên TikTok nha, giống như là có một cái thuật toán nào đó mà biết được á là mình thích xem cái gì, hay là xem hay là không xem cái gì á, là nó cứ đề xuất mãi thôi, là cho nên là mình cứ bị cuốn vào đó. Nhiều hôm nha, mình lướt tới 1-2 giờ sáng, đó, xong rồi hoặc là mình sẽ mình coi phim nữa. Đó, nhiều hồi nhiều hôm mà có trên Netflix á, nó hay ra những cái, ờ, bộ phim hay mà nhiều tập ấy, có những cái bộ mà nó kéo dài khoảng 5-6 tập luôn, là tại vì mình rảnh mà, mình coi liên tù tì, mình coi suốt đêm luôn, có hôm mình coi tới 3-4 giờ sáng, xong rồi cái mình ngủ tới 11-12 giờ trưa, đó, xong rồi cái mình ăn xong, cái tới 2 giờ hay gì á 2 giờ chiều, cái mình lại bắt đầu mình ngủ tiếp, vậy đó bạn.
Ừm. Ừm. A, mình hiểu nh nói chung á là hiện tại là bạn có thói quen buổi tối nè, hay là mình hay dùng điện thoại để mình xem phim, rồi lướt những cái trang mạng xã hội, đúng hông? Vậy thì nha, bạn đừng có tự trách bản thân mình quá vì cái việc là lướt nhiều như vậy nha, tại vì cũng có nhiều người á, người ta sẽ, ờ, hay sử dụng điện thoại trước khi ngủ mà, bạn đừng có lo nha, có mình ở bên cạnh bạn mà. Hông biết á nha, thì á buổi tối như vậy á bạn thì bạn có hay có cái giờ cố định hông, ví dụ như bạn ngủ lúc mấy giờ và thức lúc mấy giờ trong ngày á, hay là bạn cái giờ ngủ của bạn thì sẽ tùy ngày á bạn?
Ừm. Ừm, giờ ngủ của mình thì cũng thất thường lắm á bạn, chẳng hạn như có những lúc nha mình cố gắng mình, ờm, mình đi ngủ sớm á, thì nha có hôm mình cũng 10:00-10:30 cái mình đi ngủ luôn. Thế nhưng mà có hôm á nha, ờ, mình giống như mình cũng có kể là mình, gọi là, mình thức rất là khuya, thành thử là mình cảm thấy là cái giờ đi ngủ buổi tối của mình, kiểu, nó rất là thất thường á, bởi vì là giống như hồi xưa nha là khi mà mình còn đi làm á thì mình cũng sẽ cố gắng đi ngủ sớm khoảng 10:30-11:00 để cho mình sáng mai á, kiểu như là, mình có thể dậy sớm mình đi làm. Nhưng mà từ khi mình nghỉ làm á thì do là cái thời gian ở nhà, kiểu, của mình nó linh hoạt á, mình cũng không còn sợ phải đi làm trễ hay sao nữa, nên là mình cứ, gọi là, mình cứ giờ giấc ngủ của mình nó cứ lung tung hết lên luôn á bạn.
Ừm. À, nói chung á là do hiện tại cái thời gian của bạn cũng khá là thoải mái đi, nên là mình cũng chưa có những cái giờ ngủ cố định hoặc là cái giờ thức cố định trong ngày, đúng hông? Tại vì mình đang, tự do mà nên là cái việc đó thì cũng bình thường thôi à, bạn đừng có nghĩ nhiều quá ha. Thì hổng biết á bạn, như bạn nói á là bạn cũng hay là khó ngủ vào buổi đêm á, thì hông biết nha cái vi ngoài cái việc khó ngủ á, bạn có hay, gọi là, giật mình giữa đêm hông?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, chắc là thỉnh thoảng mình cũng sẽ bị giật mình giữa đêm đó, ừm, mình nhớ là có một cái đợt nào đó mà, ờ, đôi khi mình cũng bị hay suy nghĩ nhiều á, xong rồi cái, ờ, mình giữa đêm nha, mình hay gặp ác mộng, xong rồi khi mà mình tỉnh giấc á, thì là mình cũng, gọi là, khó mà đi vào giấc ngủ lại nữa. Rồi, ờ, mình lúc mà mình gặp ác mộng nha, xong tay chân mình mồ hôi đầm đìa hết cả lên luôn, thì những cái lúc đó là do là ban ngày á, mình thấy là mình cũng suy nghĩ khá là nhiều á bạn.
À, nói chung là mình cũng có tình trạng vừa mất ngủ nè, mà vừa giật mình giữa đêm luôn, nghe bạn nói thôi á mình có thể là thấy rất là thương bạn luôn á, tại vì đang trải qua cảm giác rất là khó khăn mà. Vậy bạn ơi, ờ, bị bình thường á, thì trong ngày á nha bạn có hay dùng những cái chất kích thích ví dụ như là cà phê hay là trà sữa hông? Với lại hiện tại á, bạn đang có sức khỏe của bạn á, có cái đang gặp vấn đề gì hông ha?
Đúng rồi. Ừm, cũng có nè, nói chung là thường buổi chiều á, là khoảng, ờ, gọi là, 5:00-6:00 chiều thì mình hay rủ bạn bè mình, mình cũng hay rủ mình đi dạo vòng vòng biển á. Cái xong rồi cái mình cũng, gọi là, hay, ơm, mua tụi mình hay mua trà sữa, bánh tráng trộn á, cái xong rồi ngồi ngoài bờ biển ăn, thì khi mà mình uống, a, trà sữa nha, cái buổi tối mình lại rất là khó ngủ luôn đó bạn. Đó, rồi xong rồi cái, ơm, về cái vấn đề về căng thẳng về tinh thần á, thì dạo gần đây mình gặp những cái vấn đề về cái chuyện tình cảm nè, đó là mình vừa chia tay người yêu, cái xong rồi cái mình bất ngờ mình gặp, gọi là, người yêu của m người yêu cũ của mình á, quen bồ mới ngay lập tức luôn, xong mình cảm thấy rất là bực bội á bạn. Đó, xong rồi cái đêm đến á, mình cứ hay suy nghĩ về cái, ờ, kỷ niệm của hai đứa á, xong rồi mình cảm thấy bứt rứt trong người và mình rất là khó chịu luôn, mình hông có ngủ được luôn á bạn.
Ừm. A, à! Mình hiểu. Ừm. À, hiện tại bạn đang trải qua cái giai đoạn khó khăn, đúng hông? Tại vì mình mới vừa chia tay người yêu mà, nên là cảm giác khó chịu á là rất là bình thường thôi, tại vì nhiều người cũng như vậy thôi, bạn đừng có quá lo nha! Vậy thì bạn ơi, trước khi mà bạn ngủ trưa á thì bạn thấy bạn mệt mỏi lắm hông? Hay là, ừm, bạn có cần phải lập tức là phải ngủ và ngủ nhiều đến như vậy hông bạn?
Thật ra á thì, ờm, trước khi nói chung á là trước khi ngủ trưa hay gì thì mình cũng cảm thấy rất là bình thường thôi, nhưng mà nếu trong một ngày đó tại vì mình ngủ trưa khá là quen rồi đó, nên là nếu trong một ngày nha, mà buổi trưa á mà mình không có được ngủ á, là mình sẽ cảm thấy rất là mệt luôn á bạn, cho nên là bắt buộc như thế nào thì mình cũng sẽ ngủ trưa. Tuy nhiên là nếu những ngày nào mà mình ngủ trưa nhiều quá á, thì đôi khi mình sẽ tự cảm giác là mình sẽ cảm thấy hơi mệt. Nếu như mà một ngày nào đó nha, mà mình, gọi là, ngủ trưa tới 7 giờ tối á bạn, thì tự nhiên cái mình khi mà mình thức dậy á, mình sẽ cảm thấy đầu óc mình hơi, gọi là, lờ đờ xíu á bạn.
Ừm, mình hiểu nha, nói chung là cái việc ngủ trưa của bạn cũng khá là không có được điều độ đi và mình rất là hiểu cảm giác của bạn luôn. Ờ, hồi nãy giờ á thì mình cũng có đã nghe câu chuyện của bạn rồi á, thì mình vẫn sẽ có thể là cho bạn thêm về cái lời khuyên á, để bạn có thể là mình tham khảo để cải thiện được giấc ngủ buổi tối ha, thì hổng biết là bạn có muốn nghe những cái lời khuyên của mình hông?
Ô kê nha, nếu mà được thì tốt quá, thì bạn cho mình thêm những cái lời khuyên của bạn ha.
Ờ, đầu tiên á, thì bạn cũng nói là bạn ngủ trưa đang khá là ờ, giờ giấc thì nó cũng hơi lộn xộn nè, với lại là mình ngủ trưa hơi bị nhiều á, thì bạn có thể là cân nhắc là mình xem xét lại cái việc là mình có thể là điều chỉnh cái giờ ngủ trưa cho mình á, vào một cái thời điểm nào trong ngày được hông? Với lại là mình ngủ trưa á, thì tốt nhất là mình ngủ từ 20 tới 30 phút thôi. Tại vì khi mà bạn ngủ trưa quá nhiều á, thì nó dẫn đến cái cơ thể của bạn sẽ rất là mệt luôn. Nhiều người sẽ suy nghĩ á, là ngủ nhiều thì sẽ khỏe, đúng hông? Nhưng mà hông có phải đâu. Tại vì ngủ trưa á, bạn ngủ nhiều thì sẽ khiến cơ thể mệt hơn nè. Rồi á nha khi mà
Ừm. Ừm, đúng á nha.
Thì buổi tối á, lại gặp c cái tình trạng khó ngủ luôn, nên là bạn thử có thể là mình cân nhắc lại, mình điều chỉnh lại cái thời gian ngủ trưa xem, để coi buổi tối mình có cải thiện được giấc ngủ không ha?
À, có nghĩa theo như bạn nói á, là, kiểu, buổi trưa mình sẽ cố gắng mình ngủ ít lại, chứ bây giờ mình đang ngủ quá là nhiều, đúng hông? Mình thấy là có hôm mình ngủ trưa tầm 3, 4 tiếng đồng hồ luôn á. Như vậy thì buổi trưa mình sẽ cố gắng, gọi là, rút ngắn lại, chỉ ngủ từ 30 đến 1 tiếng thôi. Thì chắc là buổi tối mình sẽ, gọi là, dễ đi ngủ hơn bạn ha?
Ha, ừm, thì ngoài cách đó ra á, thì hồi nãy bạn có nói về cái việc là bạn cũng dạo này đang hay suy nghĩ rất là nhiều về cái việc là người yêu cũ nè, thì bạn vẫn có những cái suy nghĩ trong đầu á bạn, thì khi mà trong đầu mình có quá nhiều suy nghĩ đi á, thì buổi tối mình cũng khá là khó cho cái việc là mình đi vào giấc ngủ đó nha. Thì để mà thay thế cái việc, ừm, suy nghĩ nhiều á, thì mình có thể là bạn thử viết nhật ký đi, mình viết ra những cái, gọi là, tâm sự trong đầu của mình nè, nhiều khi á cái điều đó giúp cho bạn nhẹ nhàng hơn á, rồi buổi tối đi ngủ cũng ngon hơn nữa đó, bạn thấy cái này được hông?
Ừm, cũng hợp lý quá ha! Nói chung là mình sẽ cố gắng mình, ờ, viết ra những cái, gọi là, tâm sự, gọi là, đang, gọi là, đang chồng chất trong lòng mình á, tại vì mình cũng cảm thấy rất là khó chịu luôn. Thứ nhất á là do mình đang, ơ, nghỉ việc, mình đang quá nhiều thời gian rảnh á, đó, xong rồi mình còn stress về chuyện tình cảm nữa, cái thành ra là mình có quá nhiều thời gian để mình suy nghĩ linh ta linh tinh luôn á bạn. Cái nhiều khi đêm về mình cũng khó mà ngủ được, xong rồi còn bấm điện thoại nữa, cho nên là cái cách mà ghi nhật ký thì mình thấy cũng khá là ô kê đó. Vậy thì không biết là bạn có còn cách nào khác nữa hông ha?
Ừm. Thì bạn cũng có nói việc là bạn cũng hơi dùng điện thoại hơi nhiều vào buổi tối á bạn, thì cái việc là thói quen bấm điện thoại vào buổi tối á, thì nó cũng khá là có hại cho giấc ngủ của bạn luôn, nên là nếu mà được á, thì bạn có thể cân nhắc là mình sẽ giảm cái tần suất sử dụng điện thoại trước khi ngủ nha, ví dụ như là từ 30-60 phút, ơ, trước khi ngủ nè. Thì ngoài cái việc là bạn bấm điện thoại thì bạn thử những cái hoạt động khác nè, ví dụ như là cái việc bạn có thể là đọc sách đi, hoặc là bạn tập thiền á bạn, mình tập trung vào hơi thở nha. Với lại là bạn có động khác để hỗ trợ giấc ngủ luôn, ví dụ như là mình ngâm chân nè hay là mình uống trà thảo mộc đi, thì những cái hoạt động như vậy nha có thể thay thế được cái việc là bấm điện thoại, giúp cho bạn đỡ chán nè, mà còn hỗ trợ được giấc ngủ buổi tối cho bạn nữa.
Ừm, cũng được nha. Ừm, mấy cái cách này của bạn nói cũng quá là ô kê nha. Mình thấy á, là cái việc tập thiền nè hay là ngâm chân á cũng khá là ổn, nếu như mà mình muốn cải thiện giấc ngủ á, thì để coi nếu như mà ngày mai á, thì mình sẽ cố gắng mình thưởng những cái cách này luôn. Đó, ngoài ra thì mình sẽ cố gắng, gọi là, mình tránh xa cái điện thoại của mình đi, theo như bạn nói cũng đúng á, bởi vì nếu mà mình cứ, gọi là, cứ lướt điện thoại mãi như vậy á, thì mình sẽ lướt cái điện thoại, gọi là, tới sáng luôn, mà mình còn không thể nào đi vào giấc ngủ được á. Ô kê, nói chung là hôm nay á, mình cũng cảm ơn bạn rất là nhiều nha, nói chung là mình nghĩ là với những cái cách như là tránh xa điện thoại hay là ngâm chân, hay là viết nhật ký đó, mình nghĩ chắc là buổi tối mình sẽ đi ngủ sớm được, xong rồi buổi trưa mình sẽ điều độ lại cái giấc ngủ á.
Ừm. Ừm, mình hy vọng là những với những cái mẹo với lại lời khuyên nhỏ của mình á, thì sẽ giúp cho bạn cải thiện được giấc ngủ vào buổi tối ha.
Ô kê, bye bye.